離れて、たいえっと、長年の単身赴任で働いあの、離れて暮らしてたけれども
はい。 うん、はい。
あの うまくやってきたじゃないよという。
今までですね。うーん。
うん、おう、そうです。で、一緒に暮らすようになると、どうして、あの、突っかかってくるのみたいな。罠を仕掛けてくるのみたい。<chuckles> 地雷を仕掛けてきちゃ、爆発させるのみたいな。地雷を踏まないように、あの、ピクピクしながら。はあ。だから、どこでと、うん、まあ、しそうか、か関心を持つように
わ、はねしょ、ぎゃあん。 それはもう。うふん。<chuckles> 地雷を踏まないようにしちゃいけませんね。 はい。
あの、持てばいいんでしょういいんでしょうかっていうことになあん。
多分、関心を無理やり持つっていうのも、厳しいと思いますから
ははい。
そのあたりは、柔軟にお考えになった方がよろしいんじゃないですか？
うーん。ありがたいんですけどね。ま、の、あの、せお洗濯とお掃除はものすごく手早いですから。
ええ。 ああ。そういう
ね、あん、つぇりせんとんなんか。 もう、うみご見事にやってくれそう。
そういう意味では、ちゃんと、あの、ううん。あの、役割分担果たされてんじゃないすか？
とは思うんですけどね。この、例えば、こう、最近旅行とか行きたがる時に、うん、あの、う
うん。 あ、はい。